เออ ก็มี มีทั้งเรื่องที่น่าจดจำ แล้วก็เรื่องที่ ตัวเองทำไม่ค่อยดีไว้นะครับ ไม่แน่ใจ แน่ใจว่าจะจดจำ ดีหรือเปล่า นะครับ เพราะเรื่องที่น่าจดจำก็จะมี เช่น เอ่อ เรื่องที่ไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ ตอนนั้นเรายังเด็กมากอะครับ เราก็คิดว่า เอ๊ะ! มันก็ค่อน ค่อนข้างแปลกใหม่สำหรับเรานะครับ ณ ณ ตอนนั้น แต่ถ้าเรามองย้อนกลับไป เราก็มอง เฮ้ย จริง ๆ มันก็ เป็นเรื่องธรรมดานี่นา อะไรอย่างเงี้ยครับ คุณ hat มีประสบการณ์ยังไงบ้างอะครับ? ท ในชีวิต อ เยาว์วัยตอนเด็กครับ
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม อืม ของเราเหรอคะ เราว่าตอนเด็กที่รู้สึกว่า เอ่อ มีการเปลี่ยนแปลงในวัย ตอนโตแล้วเนี่ยนะคะ เราว่าเรื่องภาษา เรา เริ่มเพราะว่าตอนเด็กเราคือแบบแย่มาก ภาษาอังกฤษคือเราแย่ที่สุดเลยค่ะ แต่ตอนนี้เราอยู่อเมริกาค่ะ <chuckles>
ครับ อืม ครับ ครับ อ๋อ ครับ
ใช่ คือ คือเราแบบว่าจากเด็กที่ ภาษาอังกฤษ คือแย่มาก คือแบบว่าถ้าสอบนี่ คือเราเกรด 1 เลยอะ คือแย่มาก แล้วเราก็มีปลมว่า ภาษาอังกฤษเรามันไม่ดี ภาษาอังกฤษเราไม่ดี พูดกับคนอื่นเขาไม่ได้ เขาไม่รู้เรื่องเรา อะไรเงี้ยค่ะ ใช่ แล้ว พอเราโตมาเนี่ย เรารู้สึกว่า เราอยากปรับให้มันดีขึ้นเนาะ แล้ว ทุกวันนี้ก็คือแบบ
อืม ครับ อืม ครับ อ๋อ ครับ โอ้ เจ๋งเลยครับ

เราว่าจุดเปลี่ยนของเราที่สุดเลยคือ เรามีลูก แบบว่า ย้ายมาที่นี่ เราว่าจุดเปลี่ยนแล้วนะ ย้ายมาที่นี่ เราว่า <tsk> เปลี่ยนไปมากแล้ว แต่ว่ามีลูกนี่คือแบบเปลี่ยนจากการที่แบบ เราเป็นสาวโสด ไปเที่ยวไหนก็ได้ อย่างเงี้ย มันกลายเป็น เหมือนแบบ เราต้องอยู่ดูลูก เราเป็นคุณแม่ที่ต้องเป็น ตัวอย่าง ให้ลูก
อืม ครับ ครับ อืม ครับ อืม ต้องแชร์ ต้องแชร์ ต้อง ต้องแชร์ลูก ครอบครัว อา
ใช่ ลองคิดว่า ลูกจะกินอะไร ลูก จะต้องหาเงินยังไง จ่ายค่านู่นค่านี่ คือแบบมัน มันมีเรื่องที่ต้องแบบว่า manage เยอะกว่าเดิม มาก เลยอะค่ะ ใช่ อืม แบบ ใช่ ๆ แต่ว่า
ครับ อืม ครับ ครอบครัวต้องมาก่อนนะ ความสุขส่วนตัวก็หายไปเลย เข้าใจเลยครับ
ใช่ค่ะ ใช่ แต่ว่า ด มัน ข้อดีมันก็คือแบบ เราก็ได้ เอ่อ อยู่กับลูกเนาะ ได้ใช้เวลาอยู่กับลูก มันก็ทำให้เรา มันเหมือนมีแบบ มีความหมายอะ อะไรสักอย่างในชีวิต เหมือน ใช่ เนี่ยอย่างคุณนี่ ถ้าให้ในอนาคตเนี่ยค่ะ คุณ คุณคิดว่าคุณก็จะไปในเส้นทางเดียว จะยึดเส้นทางเดิมนี้ไหม คะ คุณ ว่า?
อืม ครับ ครับ ครับ อืม ก็ ครับ ก็จริง ๆ แล้ว ก็มีลูกอยู่แล้วครับ ผมก็มีลูกแล้วครับ
อืม ค่ะ คุณ คุณก็อยากมีลูกใช่ไหมคะ? ค่ะ อืม อ๋อ มีแล้วเหรอคะ?
ก็ย้อนกลับไป มีครับ มีแล้วครับ ผมก็นึกมอง ย้อนกลับไป มีแล้วครับ ก็มองย้อนกลับไปว่า เอ๊ะ สมัยตอนเราเป็นเด็ก เราก็ทำตัวไม่ดี <chuckles> กับพ่อแม่ อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็พอมีลูก เราก็รู้แล้ว เอ๊ะ เพราะเป็นพ่อแม่เนี่ยค่อนข้างยากในการที่จะดูแลลูก
อืม อืม ค่ะ ค่ะ ใช่ ขออนุญาตถาม อายุน้องเท่าไรอะคะ?